Ờ, thì trước đó là tụi mình có sống chung với nhau chứ, sống chung cũng được khoảng hơn 3-4 năm nay rồi, và sau khi bạn, kiểu tụi mình dừng lại thì bạn cũng chuyển ra ở chung với, ờ, bạn nữ khác. Thì thành ra, kiểu giống á, ơ, là nó là cái sự gì đó, cảm giác như là một người thân của mình mà người ta người ta biến mất hoàn toàn vậy á bạn. Ừ, đúng rồi, nên á, kiểu, lúc nào mình về nhà á, dù dù là bây giờ cái phòng của mình nó cũng hông phải là quá bự đâu, nhưng mà mình cảm cũng cảm giác là nó rất là trống trải luôn, kiểu bây giờ là đúng rồi.
Ừm. Vậy hả? Thế á? Ờ. Rời đi, rời bỏ đi, ừm. Lạc lỏng nha, ừm, ô kê, mình hiểu. Ừm, vậy thì hổng biết là bạn đã thử những cái cách nào á, để giúp cho bạn có thể là, ờ, đỡ, gọi là, buồn chán, đỡ đau buồn chưa, để cho bạn có cảm giác là bạn khá hơn chưa bạn? Ví dụ như trường hợp là, ờ, bạn đã nói chuyện với bạn bè, đã tâm sự với bạn bè chưa? Bạn đã tập viết nhật ký cảm xúc của bạn lại chưa, hoặc là bạn có tìm đến, ờ, những người bạn bè khác để mà bạn, ờ, có những cái hoạt động vui chơi để mà bạn đỡ buồn hông? Hay là bạn chọn cái hoạt động là đi tập thể dục thể thao đồ đó, nó nó nó nó bạn đã thử cái cách nào chưa vậy bạn?
Ồ, thì thiệt sự á, là do cũng như mình nói á, là những cái mối quan hệ bạn bè của mình á, dần dần họ cũng mất hết, nên là mình cũng cũng hông không nói được cho bạn bè mình. Và nhiều khi á, mình cũng rất là ngại, tại vì á, trước đó mình đã phải hy sinh tình bạn để mà mình tìm kiếm tình yêu mà bạn, nên thành ra á, là mình cũng không dám nói, tại vì thiệt sự sợ nói ra là bị bị la á. Còn gia đình mình á, thì mình cũng thực sự cũng hông dám nói luôn, mình cũng hông có muốn ba mẹ mình lại phải lo lắng thêm về cái vấn đề này nữa. Còn, ờ, thiệt sự là nếu mà viết nhật ký cảm xúc á, mình muốn viết chứ, nhưng mà nó làm cho mình cảm giác là mỗi lần mà mình đọc lại mình lại càng buồn thêm á bạn, nên mình cảm giác là cái cách này nó cũng hông thực sự quá phù hợp với mình luôn. Còn á, mình cũng đã cố gắng đi tìm những người bạn mới, nhưng mà chắc có thể là do mình, kiểu, mình đã sống trong một cái môi trường mà, kiểu, đi làm đi học rồi về nhà nó cứ liên tục, liên tục như vậy một khoảng thời gian dài á bạn, cái mình cũng hông còn một cái kỹ năng để mà mình có thể làm quen bạn mới nữa.
Mình hiểu, ừm. Đúng, ừm. Mình, mình hiểu, đúng rồi, ừm. Ừm. Ừm, sao? Vậy hả? Ừm. Ừm, ô kê. Mình hiểu, ừm.